Ну, допустим, вчера йога. Я я прихожу на йогу, и там вот, э, девушки, они все целуются.
Мгм.
Они все целуются, и да, и вот прям обнимаются, и они меня вот там вообще не знают, кто я такая, меня целуют. Я я вот прям, э, ну, так чувствую себя не в своей тарелке, и они это видят, они это чувствуют. Они вот спрашивают: "А если"
В щёчке. Ну, это Испания, да?
Нет, это Мексика. Если тебе неприятно, и мы можем тебя не целовать. Оно как-то, наверно, было видно, да? <laughs> А я такая: "Та не не, мне приятно, всё хорошо". Но я тоже не хочу, да, быть каким-то, ну, вот букой, но мне правда неприятно, я не могу.
А, Мексика. <chuckles> М. Отшельником, да, как будто не не не в теме вообще?
И вот всё равно я отшельник. Вот они, понимаешь, когда там, э, вот, э, ну, вот эта, э, преподавательница готовит вот эти верёвки, да, мы сидим, ну, вот ждём, пока вот эти верёвки там все все сделает. Вот они сидят
Мгм. Ой, это йога как в гамаках, что ли, или на ве <chuckles>
Ну да, да-да-да. А вот а мы а и мы сидим, ждём, да. Вот они сидят между собой, что-то обсуждают, а я всё равно вот сижу в отдельно, вот я всё равно отшельник, понимаешь? Я не вписываюсь.
Ага. А ты давно там? Н
Я, да, уже 6 лет.
Ну, всё равно не нь Ну, как будто бы, к это же такая вещь, то, что, н как будто приветствие с поцелуем- это что-то доброе, приятное. Вот, эм. Ноу
И вот, ну, как? Вот да. Мгм. Да, да, да. Не для меня. Я не могу, мне тяжело. Я так бы хотела, чтобы вот я, э, могла, как, э, дома я тоже ходила на йогу. Вот просто приходишь, там: "Здравствуйте, здравствуйте"- и всё, никаких вот этих, э, не знаю.
Мгм.